Thật ra á là chắc là do cái công việc mình nó cũng khá là bận rộn á bạn. Cái thời gian mà bận nhất của mình á chắc là vào buổi sáng và buổi tối á. Buổi sáng á, thì mình cũng phải dậy, à, lo chuẩn bị đi làm á, nhiều khi á còn, ờ, tranh thủ gấp quần áo nè, dọn sơ cái nhà. Nếu mà phải tự chuẩn bị cái bữa sáng nữa thì gần như là hông có kịp giờ, thế là mình toàn bỏ bữa hoặc là uống tạm cà phê, ăn cái chiếc bánh ngọt mua sẵn thôi. Còn buổi trưa á, thì ở công ty á thì còn đỡ nha, vì, ờ, có những cái quán ăn gần đó hay là ăn ở căng tin, ờ, nhưng mà đồ ăn á, thì khá nhiều dầu mỡ với lại ít rau á, mình đúng rồi, mình biết vậy á, nhưng mà nếu đi tìm cái chỗ lành mạnh hơn á thì lại, ờm, tốn thêm thời gian á bạn, đúng rồi. Còn buổi tối á thì sau khi đang làm á, mình về nhà đã mệt rồi, nhiều hôm còn phải làm thêm, ơ, ưm, một chút việc á, đến lúc nhìn đồng hồ là đã 8:00, thì mình cũng không còn sức để nghĩ ra <chuckles> món ăn lành mạnh nên là đặt đồ ăn về luôn. <laughs>
Ừm. Ừm, rồi. Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi, không được lựa chọn mà. <laughs> Xa, đúng không? Đúng rồi. Ừm, rất là vất vả. <laughs> Trời! À, vậy là cũng có thói quen đặt đồ ăn về nữa. Ờ, khi mà mới cả đặt đồ ăn về thì cái thực phẩm mà, ừm, đặt đồ bên ngoài thì nó cũng không có đảm bảo, đúng không? Rất là nhiều dầu mỡ và cũng không có kiểm soát được cái nguyên liệu nó làm được cái gì. Thế thì không biết là bạn có, a, ưm, phải ăn kiêng không? Hoặc là bạn có mắc, ưm, một cái bệnh nền gì đấy mà phải tránh một cái một một vài cái loại thực phẩm không? Hay là bạn ăn gì cũng được?
Đúng rồi. Ừm, mình á thì không có kiêng kiểu khắt khe á, nhưng mà cũng <chuckles> đang cố, ờ, giảm đường nè, giảm nước hay là trà sữa, thì hạn chế mấy cái đồ, ờ, chiên rán với lại thịt mỡ, rồi mình, ờ, tăng ăn rau, trái cây, ờ, với lại ngũ cốc. Nhưng mà cái lý do trước đây á, thì mình từng đi khám là bác sĩ bảo á là "Nếu như mà tiếp tục ăn nhiều đồ ngọt á, và thức ăn nhanh thì, ờ, nguy cơ tăng cân với lại mỡ máu rất là cao." Thì từ đó mình cũng luôn bị ám ảnh á, nhưng mà mỗi khi mệt á nha, thì mình lại tự nhiên thèm đồ ngọt, thèm mấy cái đồ ăn nhanh, thì ạ đúng rồi, ăn xong á thì cảm giác, trời ơi, có lỗi với bản thân quá, kiểu như là, mình, à, tự phá vỡ cái lời hứa với chính mình vậy á bạn.
Ừm. À, rồi. <laughs> Ừm. Đúng rồi. Ờ, khó kiềm chế. <laughs> Ừm, rồi, vậy là cũng không phải là ăn kiêng hay là có phải dị ứng với cái thực phẩm nào cả, nhưng mà cũng mong muốn là giảm bớt đồ chiên dầu với lại đồ ngọt đi. Rồi thế thì không biết là, ừm, khi mà bạn đi ăn ngoài như thế thì cái ngân sách của bạn nó có, ưm, ừm, phù hợp để mua những cái đồ ăn ngoài nó chất lượng không? Hay là cũng hạn chế về ngân sách này, ờm, rồi cái những cái trong bếp của bạn là có đầy đủ thiết bị, có đầy đủ tủ lạnh, rồi, ừm, nồi chiên không dầu này, rồi những cái lò nướng, bếp ga đầy đầy đủ cho bạn nấu ăn không?

Bạn ơi, gần đây á, mình cảm giác bất lực với cái chuyện mà ăn uống lành mạnh á. Lịch làm việc thì nó dày nè, sáng thì đi vội, tối lại mệt á, nên là gần như hôm nào mình cũng phải ăn tạm cái gì đó cho nó xong bữa. Thì có ngày á, sáng mình chỉ uống vội một cái ly cà phê sữa thôi, trưa thì ăn cơm hộp mua vội ở cửa hàng tiện lợi á. Lúc ăn xong á thì bụng no nhưng mà trong đầu cứ loé lên cứ suy nghĩ á: "Trời ơi! Ăn kiểu này hoài chắc á, sức khỏe nó đi xuống mất ta?" Rồi lại thấy, á, tự trách là mình không có biết, ơ, sắp xếp. Mình cũng từng thử tự nấu cơm tối á, cho nó lành mạnh hơn, nhưng mà mỗi lần về đến nhà á là đã 7:00, 8:00 rồi, nhìn cái đống việc, ừm, phải làm đúng rồi. Trời ơi, rửa rau, nấu nướng nữa, làm mình mất hết cái động lực luôn. Thế là mình lại, à, quay lại cái vòng lập bận nè, ăn tạm nè, xong rồi thấy tội lỗi nè, với bản thân nè, rồi, ờ, hứa mai sẽ khác, rồi mai cũng vẫn y như vậy luôn. Thì mình cũng rất muốn giữ được cái thói quen ăn uống nó tử tế, nhiều rau, ít đồ chiên này kia, nên là hôm nay á, mình mới muốn chia sẻ cái câu chuyện của mình á, để cho bạn có những cái góc nhìn và xin bạn đưa ra cho mình một ít lời khuyên, được hông?
Ừm. À. Khó ha. Ừm. <chuckles> Rồi. Ừm, rất là mệt, đúng không? Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, rồi. Vậy qua những cái chia sẻ vừa rồi của bạn thì mình cũng hiểu sơ sơ được cái vấn đề mà bạn đang gặp phải là bạn đang có một cái thói quen ăn uống nó hơi, ờ, không có lành mạnh một tí này và, ờ, cũng là buổi sáng, buổi trưa, rồi buổi tối thì ăn uống cũng rất là sơ sài, không có đủ chất. Ờ, rồi cũng mong muốn là có thể là có một cái thói quen ăn uống lành mạnh hơn, hạn chế đầu ăn, ờ, chiên dầu. Ờ, ừ, thế thì trước khi mà đưa cho bạn một vài cái lời khuyên ấy thì mình sẽ hỏi một vài cái câu hỏi để làm rõ cái vấn đề mà bạn đang gặp phải. Không biết là, ừm, hiện nay bạn, ừm, bạn có miêu tả là, ờ, một cái, ngày của bạn, bạn ăn uống rất là vội vàng, rồi cũng rất là sơ sài nữa, không biết là cái lý do gì khiến cho bạn, ừ, ăn uống vội vàng, sơ sài như thế? Là do bạn, ừ, thiếu thời gian này, hay là do bạn, ừ, ờ, cái công việc của bạn nó bận rộn quá hay là do bạn phải chăm sóc, ưm, với cho nhiều người trong gia đình quá, thành ra là không có thói quen ăn uống lành mạnh cho bản thân?
Đúng rồi.